Да, но у меня есть муж и дети. Э, дети, конечно, в восторге. Они тоже любят животных. Э, муж, э, скажем так, он изначально не хотел никого заводить. Э, то есть всё это мы выклянчили вместе с детьми- <chuckles> кошек.
Ну ну, у тебя уже был опыт с детства, ты знаешь, как клянчить, так что это помогло тебе. <chuckles>
Да, <laughs> это точно. <chuckles> Кстати, э, обманным путё ну, или не обманным, так мы в тощем-то, э, муж долго сопротивлялся, говорил: "Нет, никакой живности". В результате мы с детьми сказали: "Слушай, ну, раз мы не можем завести какое-то серьезное животное, мы едем покупать крысу. Ты вот как хочешь, нам нужна крыса". И он такой: "Нет, только не крысу, <chuckles> она сожрет мои все эти пр провода <chuckles> от компьютера. Уж лучше кошку тогда, но только не крысу". Мы такие: "Кошку? Ты сказал кошку?" <chuckles>
Мгм. <grunts> Ого. <chuckles> <laughs> <chuckles> То есть такой ультимату <chuckles> да-да-да, такой ультиматум вы ему поставили. Ну, какие вы манипулятивные родственнички, жена и дети, понятно. <grunts>
Да-да, м. М, да, да-да. Но зато теперь, когда уже мозг кошка уже давно очень живет, 2 кошки, э, он вот, э, сам их очень любит. М, и кошка, кстати, мужа любит гораздо больше, чем м меня. Она вот всегда идёт, ложится к нему на клавиатуру, когда он там и работает. Ко мне она не приходит. Несправедливость такая, да.
Ага, как интересно. А, почувствовала в нём хозяина. А скажи, пожалуйста, ну вот, э, представим такой вот, э, м ну, м жизнь-мечту: у тебя есть много времени, э, ты гото у тя там есть деньги, средства, место, где содержать, э, животно к е или животных. Вот кого бы ты выбрала, вот есть ли у тя такой животное-мечта, которую ты хотела бы иметь в доме?
<smacks lips> Э, да. Ой, <exhales> я бы вообще хотела на ферме жить, чтобы вот вокруг были да, и курочки, и поросятки, лошадь вот. Я ну, я люблю кататься на лошади. Было бы классно свою лошадь. Э, ой, ф вот прям м, такая идиллия деревенская. Но, с другой стороны, я знаю, насколько это вообще тяжело, как это сложно ухаживать за всем этим хозяйством. Так что в моей картине мечты я была бы такой барыней, знаешь, <chuckles> и и у меня были бы <chuckles> ну там да-да, работники, которые бы все за этим ухаживали,а я бы ходила там, иногда кормила курочек, <chuckles> гладила поросяток.
Ух ты! <chuckles> Классно. <laughs> Работнички. <laughs> М. Да-да-да, и со вс да-да-да, и со всеми обнималась, и наслаждалась.
М-да. Вот. Ну, я потому что с уважением отношусь, что это, да, много работы.
Ну, кто знает кто знает. Ага. Ну, это да, работы действительно много. А, ан вот ты сказа упомянула, что ты катаешься на лошадях. Ты, э, х часто, э, катаешься? Потому что вот, э, получается, ты ходишь ты куда-то на конюшню, наверно, да? Ип ипподрома или ш где ты занимаешься?
Да.